อืม ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะทำให้ตัวเองนะ แล้วก็จะไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย เพราะ ว่าคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่นี่ก็ค่อนข้าง low low technology เลย เราก็อาจจะต้องเหมือน ยืมมือถือท่านมา แล้วก็อาจจะกด เอ่อ ยืนยันอะไรให้ท่าน ซึ่ง เราว่ามันเป็นแอปที่ดีนะ เราก็รู้สึกว่า มันเป็นแนวโน้มที่ดี ที่ อา อย่างน้อยเราก็ ยัง ไม่ต้องพก เอ่อ 2 ใบนี้ก็ได้ แต่สุดท้ายก็ยังต้องพกอยู่ดีค่ะ ในหน่วยงานบางหน่วย <laughs> เรา ก็ไม่สามารถที่ จะไม่พกได้ แต่ถ้าเขาพัฒนาแอปมาขนาดเนี้ย เราก็หวัง เหลือเกิน ค่ะว่า อนาคตน่ะเขาจะลิงก์ ส เอ่อ พวก ข้อมูล ส่วนตัวของเราลงไปให้หมดเลย อย่างเช่น แต่ ก็ต้องมีความปลอด ภัยด้วยนะคะ อย่างเช่น วุฒิ การศึกษาประวัติการทำงาน เพื่อ ที่ จะได้แบบว่า อ่า ไม่ต้องเกิด ก่อเกิดอาชญากร เหมือนแบบว่า อ้าว ไม่ได้จบแพทย์ แล้วไปปลอมแปลง ว่า ตัวเองจบแพทย์ หลอกคนอื่น แบบนี้ เราก็อยากให้เหมือนภาคการศึกษา ภาครัฐ อะไรอย่างเงี้ย ก็ลิงก์ข้อมูลด้วยกันเลย จะได้ไม่ต้องเก็บเป็น ดิโพลมา ใบปริญญาอะไรเยอะแยะอะค่ะ รู้สึกวุ่น วาย <chuckles> แต่ก็ อะ มันเป็นแค่ความฝันเนาะ ก็เฝ้ารอต่อไปอะค่ะ
อืม อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ อือ ๆ ๆ อืม <chuckles> เออ ใช่ เออ อือ ๆ ๆ ใช่ อือ ๆ อา อืม